Olha, eu queria, eh, compartilhar com você é uma um problema, assim, que eu tenho, assim, eu acho que desde criança, sabe. E e também desabafar e pedir dicas e opiniões sim se você, pode me ajudar a lidar com isso. Eh
Claro. Claro, com certeza, tenho muito gosto de poder te ajudar aqui. Pode falar.
Então, o que acontece é o seguinte só pra você ter uma ideia, assim, te contextualizar. Eu sou péssima de habilidades físicas, de esportes de grupo, de raquete. Pra você ter uma ideia, assim, eu eu aprendi a andar de bicicleta eu tinha 28 anos, <chuckles> Porque é, porque quando eu era criança, assim, eu não desisti né. <chuckles> Sim.
Olha! Que legal, olha, isso isso É, exatamente, são eu já vejo, aí, como um ponto muito positivo porque, eh, antes tarde do que nunca, né? Aprender coisas novas é sempre muito bom. Mas vamos lá. <chuckles> Cont
Sim. Sim. É. E e, aí, que que acontece? Eu eu, tipo, a a porque, é assim, se eu começo a falhar por exemplo, a bicicleta, vamos lá, quando eu era criança meu pai tentou ensinar eu tenho 1 irmão e 1, irmã, né, ele tentou ensinar a gente todo mundo da mesma maneira. Ele a gente tinha um corredorzão, assim, em casa ele vai lá e empu i ia, lá, e empurrava. Aí, tipo, na 1ª a gente caía, na 2ª, tipo, meu irmão e minha irmã saiu andando. Eu caí na 1ª, levantei e nunca mais quis saber daquilo. Então, assim, eu também tenho, assim, um perfil diferente, eu não tenho essa resiliência, né, que as pessoas, às vezes têm de de praticar, praticar, praticar e depois ficar bem. Eh, eu me frustro, eu me chateio, eu me machuco, eu largo aquilo.
Ah, olha.
Eh aí e e ,assim, hoje em dia eu queria aprender algumas coisas, por exemplo, ah, a gente entrou aqui aqui a gente mora no Missouri, no Estados Unidos, a gente entrou num grupo de Beach Tênis, e aí, eu sei que eu não tenho habilidade nenhuma, aí, eu fiquei lá tentando algumas semanas, aí, tipo eu e outra coisa também que eu tenho vergonha, né, eu me acho ridícula, se jogando mal, né? E por um lado eu sei que eu vou persis eh, eu tenho que persistir, pra pra me tornar boa, mas por outro lado, quando eu me frustro, eu paro. E aí, eu não sei se você tem alguma dica pra me dar, assim, pra eu tentar me animar e continuar enfim É.
S sim, pode falar. É, te eu pronto ouvindo você falar, assim, né, eu eu penso que você tem muita vontade realmente, eh, no fundo você tem muita vontade de conhe eh, fu hã, pra aprender coisas novas, né, e e isso é algo muito bom, né, quando você diz: "Ai eu não tenho resiliência, eu acho que eu não tenho" eh, eu acho que tudo é a forma como você tá enxergando, sabe. As situações. Porque ninguém sabe de primeira, eh, aprende de pi de primeira novas habilidades, né. Muita das vezes quando você vai aprender alguma coisa nova, você precisa ter f f olhar pra vários aspectos, às vezes você precisa ter vários recursos. ali, tantos físicos como você falou "mentais", eh e na verdade eu não sei se pensa direitinho se isso não foi algum trauma, é semelhante ao que você falou da "bicicleta", essa comparação que você fez com as suas irmãs, com os seus irmãos, né
Sim. Sim. Aham. Aham.
deles conseguirem e você não, né, se isso realmente não te bloqueou, não gerou, aí, realmente esses pensamentos, né, negativos a respeito de de dessa aprendizagem nova, porque realmente e é a dificuldade ela vem pra todo mundo, é natural, né, que as pessoas, eh, sintam, eh, dificuldades umas mais outras menos. Mas faz parte, eu acho que é você, é perceber que cada um tem seu tempo, tem seu ritmo, e talvez você tenha o seu e tá tudo certo, né, se você levar um pouco mais de tempo pra aprender coisas novas. Mas me diz uma coisa, o que que você hoje você gostaria mesmo de aprender? É algo que te dá prazer, que você diz, assim: "Nossa! Eu queria muito aprender tal coisa".
Sim. Sim. Sim. Ó, por exemplo, eu eu gostaria de eh, 2 coisas, na verdade. Uma, a bicicleta, por ma porque por mais que eu tenha ido aprender mais tarde, ok, eu ainda tenho muito medo, muito receio. Aí o que acontece, pra você te ter uma ideia, eu tinha só aquelas, eh, bicicletas de aro 24. Porque só pra você entender também, eu sou eu sou bem baixinha, <chuckles> eu tenho tipo 1 e 55 de altura. E e aí s como eu nã eu eu fico muito insegura na bike, eu preciso ter aquela segurança de pelo menos conseguir alcançar o chão, né. Aí, que que acontece É.
Hum. Entende, sentir a base, né, sentir que você tá segura, tem um uma base ali, pra você em qualquer situação você ter onde se se segurar, né.
Sim, é, aonde me me ancorar. E e aí e aí, que que acontece, eu eu f eu eu ano passado porque a gente mora aqui num condomínio super gostosinho, tem uma uma ciclo-faixa aqui. Assim, a ciclo-faixa, eu eu notei que <coughs> eu fico, assim, totalmente em pânico, porque por mais que ela tenha a faixa, eh, des destinada pra bike, ah, os carros passam muito perto, e aqui são aquelas banheiras imensas, carros largos e não sei o quê. Já desisti da ciclo-faixa, falei: "Não é nenhuma habilidade física, é o é o meu psicológico que não me deixa". Mas aí, que que acontece, ano passado eu falei: "Vou comprar uma bike de aro 26, que eu que eu" porque porque o meu marido sempre fala: "Ó, a de aro 26 te dá mais estabilidade". E aí eu falei: "Tá bom, né, agora que, tipo, eu ando na na de 24, mal e mal assim, vou vou comprar a de 26", e comprei uma que dá pra eu colocar um banco mais baixo, né. É uma bike assim, não é de criança, mas é pra pra adolescente, assim, porque ela é bonitinha, tem um cestinho, eu achei a co a cor que eu mais gosto, tal. Investi na bike, e go Botei o banco baixinho. Só que um dia eu estava na minha driveway tentando sair da bi
Me ancorar, exa Hum. Uhum. Exatamente.
e caí de joelho no chão. Pronto, já tá assim um trauma com relação à bike. Aí você tinha falado do do trauma, é é isso, tipo, eu criei alguns traumas com algumas coisas que eu gostaria muito de fazer, mas que por conta de algum trauma, ah, eu eu fico meio reticente. A bike foi isso, agora tá lá, esquenta, esfria, esquenta, esfria, eu não tô pegando a bike pra andar.
Hum. Bom, vamos lá.
E outra coisa hum quer quer falar da bike primeiro?
Ah, vamos vamos falar um pouqui É, vamos falar um pouquinho da bike, aí, que é algo que você me disse que você gosta muito, então eu acho que vale a pena você investir e perceber realmente que, eh, a cada dia que você tá tentando, você tá se sentindo frustrada, e de repente você já tá trazendo esse nervosismo antes mesmo de começar. E aí a gente acaba atraindo aquilo que a gente tem medo, sabe. Então então talvez a sua mente esteja tão preocupada em falhar, né, em errar, em se machucar, que acaba que você que acontece mesmo. Então acho que você precisa primeiro relaxar tua mente, entender que a gente vai ter um joelho ralado, isso faz parte, né. As crianças quando começam, também caem bastante, ralam o joelho, né, e mas continuam, né, porque isso faz parte, você vai ralar você vai ralar o joelho 1 vez, 2, e na 3º não vai mais. Então assim, eu acho que você podia procurar, de repente eu não sei se tem um espaço sem ser a a ciclovia aí, né. Um espaço, por exemplo, um parque, eu não sei se tem aí perto, né, mas se tivesse um parque natural, algo que você estivesse fora, longe, né, de perivo perigos externos, né, eu acho que isso também te daria mais tranquilidade, eliminaria também esse perigo, né, porque a sua mente já fica assim: "Perigos", né, olhando sempre pra aquilo que pode correr mal. Então você tentar afastar aquilo que você puder, então acho que de repente um parque, eh, onde tenham, não sei, menos pessoas, né, um parque mais tranquilo, um parque natural, né, que eu tô querendo dizer. Um parque natural assim, que você possa andar e você definir assim na sua mente: "Olha, eu vou dar, sei lá, vou dar, sei lá, u uma volta aqui num determinado quarteirão ou em 10 árvores". E você ir aos pouquinhos, sabe, você fazer pequenos momentos ali na na bike. E aí você percebeu que você se sentiu segura em dar aquela volta, exemplo, em 10 árvores, e aí você já vai aumentando esse eh, e essa esse perímetro, sabe. E aí aos pouquinhos você vai se sentindo segura, e vai poder aumentando aí o seu tempo, né, de andar de bike, e o o espaço onde você vai explorar. Eu acho que isso pode, eh, ajudar você um pouquinho também né, eh, s saindo desse perigo, escolhendo um lugar mais tranquilo, eu acho que pode te tranquilizar, s percebe?
Hã. Sim. Sim. Sim. Sim. É. Sim. Aham. É. Sim. Sim. Sim. Aham. Hum. Sim. Sim. É. Eu acho é, não acho sim. É. Não, acho que você tá tá me dando uma boa ideia sim, porque aqui a gente tem Se eu pegar da minha rua até, ah, o estacionamento da piscina, dá assim um caminho que eu acho que eu me segui sentiria segura de fazer, e aí eu consigo ficar dando voltas no estacionamento para eu Por exemplo, eu ainda tenho dificuldade de virar o guidão. Olha que ridículo. <laughs> Eu eu entrei e e aí como eu eu sou uma mulher com mais de 40 anos. <laughs> É.
Olha, nã Não, não pense que é ridículo. Não, mas não pense que é ridículo, né, eu acho que eu acho que você tem que ser mais generosa com você, sabe, eu acho que você tá pela sua frustração, eu acho que você também tá se desvalorizando, se achando menos capaz e eu acho que não é por aí, né, eu acho que você tem que ser mais generosa com você e entender que você tá no seu tempo, sabe, que que tá tudo bem se você levar mais tempo, tá tudo bem se algo correr mal, porque isso faz parte da vida, né, nem sempre as coisas correm como a gente deseja. Mas realmente, a gente tem que persistir. Eu acho que você eu acho que você vai conseguir persistir, sabe, eu acho que você vai, eh, conseguir realizar esse teu desejo, eh, porque é muito bom realmente a gente poder celebrar, né, a a aquilo que a gente conquistou. E eu acho que você tem super potencial pra poder, eh, conseguir realizar esse teu desejo, né. Eu acho que você realmente tem que pensar o quanto de de exigência você tá fazendo com você.
Sim. Sim. Sim. É. É. Sim. Sim. Sim. Sim. Ah É. Não, eu acho que você tá certa, eu tenho que trabalhar esse essa esse esse ma essa mentalidade, na verdade, né, porque o que tá me travando hoje é a cabeça. Eh, eu fico assim meio travada É. Eu fico travada, eh, fisicamente, porque eu caí, e porque eu já tô mais velha, e aí de de novo, às vezes eu fico com medo do julgamento dos outros, de ver uma mulher des desta idade que não sabe joga eh, <clicks tongue> andar de bicicleta direito. Então eu tenho que trabalhar aqui na minha mentalidade, fortalecer e e realmente do jeito que você falou, tentar ser mais generosa comigo mesma. E e rir também, né, rir da da minha situação: "Tudo bem, eu sou mais velha e tô aprendendo". <laughs> Ai, mas olha
Exatamente. Isso aí. Exatamente. Tra trazer essa alegria mesmo, trazer, sabe, o esse momento descontraído, eu acho que vai fazer super sentido pra você.
Sim. Hum. Sim. Ai, obrigada pelas dicas, por me ouvir, foi super bom pra mim. Eu vou tentar sim.
Tchau, tchau.